Ja, einen
Hallo, schönen guten Tag. Wie geht's dir?
Ja. Sehr gut. Sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hatte 'nen hatte 'nen guten Tag. Komme grade aus dem Yoga, hatte was zu Abendessen. Also, ein ein schöner, entspannter Abend. Äh, wie geht's dir denn?
Ja, danke. Mir geht's auch gut. Also, bis auf den kleinen Schocker, den ich eben beim Einkaufen hatte, als ich wieder festgestellt hatte, es ist schon wieder noch weniger im Einkaufswagen und ich musste noch mehr bezahlen. Also, gefühlt steigen die Preise hier jede Woche, aber j
Oh. Mhm. Ich ich weiß genau ich weiß genau, was du meinst. Ich war auch noch vorher einkaufen.
Mhm, mhm. Ja, ja. Al ich glaube, momentan ist wirklich irgendwie der Wurm drin, ne?
Ui ui ui. Ja, hast du hm. Ja, absolut! Also, ich glaube auch mit, äh, mit der ganzen Weltsituation, Handelskriege, die sich da abzeichnen, ähm, d das geht einfach nach oben mit den Preisen, ne. Ob man <chuckles> ob man will oder nicht, aber wer will das schon? <chuckles>
Ja. Ja, ja, ganz genau. Also, ich habe es jetzt grade wieder gemerkt, ähm, mit den Erdbeeren. Also, ich kaufe ganz gerne Bio-Erdbeeren. Letztes Jahr hat das Pfund Bio-Erdbeeren irgendwie, äh, 4 $ gekostet und dieses Jahr muss ich 6 $ dafür bezahlen und Ja, mhm.
Mhm. Ah. Ai Okay. D man man sieht's einfach, genau, ne?
Ja, ja, ganz genau.
Ja! Muss ich sagen, m
Auf jeden Fall. Mhm.
Ich habe ich habe gar nicht so das konkrete Beispiel. Da war ich vielleicht <chuckles> in der Vergangenheit so 'n bisschen, ähm, ja, u unaufmerksam beim Einkaufen. Aber ich merke einfach jetzt, es ist am Ende vom Monat nicht mehr nicht mehr so viel da. Man man muss dann doch schon noch mal gucken. Ich habe so 'n bisschen bin jetzt auch umgezogen. Meine Wohnung ist deutlich teurer geworden. Ist halt auch 'ne neue Stadt. Aber ich merke es jetzt richtig. Klar, die Wohnung ist 'n großer Haufen, aber auch einfach von dem, was noch übrig bleibt. Es ist es ist so viel teurer geworden alles, ob es jetzt, wie du sagst, die Erdbeeren, die Äpfel
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm.
Ja, selbst me oder, ähm, Haferflocken, ne? Das ist schon
Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht nur so es ist nicht nur so bei den Lebensmitteln, ne, es fällt einem überall auf. Also, je die steigenden Strompreise zum Beispiel und ja.
Ist dir Ich wollte gerad fragen. Ja. Komplett, ähm, Benzin. Ich weiß nicht, ob du 'n Auto hast oder 'n Motorrad. Ja. Be Benzinpreise?
Ja. Mhm, mhm, ja ja, genau, das verstehe ich auch nicht. Eigentlich gingen die Ölpreise in den letzten Wochen runter, aber an der Tankstelle habe ich es überhaupt nicht gemerkt.
Ja. Ne, absolut, da ist es gleich geblieben, wenn wenn nicht sogar noch oben, ne? Ja.
Ja, ja, ganz genau, ja. Und jetzt in der jetzigen Situation weiß man sowieso schon wieder gar nicht mehr, wo es hingehen wird, also, ja.
Ah, ja, absolut. Also es ist es ist auch 'n bisschen gruselig, ne?
Mhm, mhm.
Man man weiß gar nicht so, wo es wo es denn noch hingehen soll. Aber ja, sch schauen wir mal. Ich habe ich habe das Glück, jetzt s seit dem Umzug muss ich gar nicht mehr so viel fahren. Ich, äh, fahre jetzt viel mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn. Das ist deutlich günstiger als mit dem Auto. Aber, ah, wenn ich da mal die die Familie in der Heimat besuche, dann ist da so 'ne Tankfüllung für 80 € einfach weg, ne? Das ist schon
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Genau. Ja, und und selbst wenn man das Auto vermeidet, wie du schon sagst, also dann wird der Preis für das Deutschlandticket teurer und
das ist 'n Wort. Genau das.
und dann weiß man überhaupt nicht, ob's das das nächstes Jahr überhaupt noch geben wird und ist
Das das stimmt auch schon wieder. Ja, es ist da gibt's ja auch immer die Diskussionen. Wird's abgescha wird's abgeschafft oder nicht?
Ja, ja, man kann damit auch nicht wirklich planen. Also, <chuckles> man kann jetzt nicht sagen, ich brauche das Auto überhaupt nicht mehr, weil ich jetzt immer wunderbar den Zug nehmen kann für wenig Geld. Ne, das weiß man eben nicht, ja.
Ne. Äh, richtig. Also, man man man sitzt so 'n bisschen fast zwischen den Stühlen, sage ich mal, ne? Ja.
Mhm, mhm, ja, ja, also ist wirklich in in überall. Dann ging jetzt unsere Autoversicherung, da ging der Preis hoch, äh, ja, angeblich mehr Unfälle. Ne, wir nicht. Angeblich insgesamt mehr Unfälle. Mhm. Ja.
Oh, ja, ich ich hoffe, ihr hattet keinen Unfall. Ach so, a andere Leute andere Leute, mehr Unfälle. Ja. Das ist auch immer super. Andere Leute haben mehr Unfälle und ich muss mehr bezahlen, aber ist die Statistik, ne?
Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ja.
Ja. Ja, oh, eid eine Sache, wo wo es mir persönlich ich habe so 'n bisschen die Computerelektronik, das Spielen als Hobby. Das heißt, da bin ich immer mal so an Hardware i interessiert. Da habe ich schon gesehen, es ist alles teurer geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so mit Inflation und allem zu tun hat, aber ich habe teilweise für für meinen letzten Computer, der der steht jetzt hier grade neben mir, da habe ich für aber ich weiß nicht, wie weit du dich mit der Technik auskennst, aber für ein einzelnes Bauteil, ein großes und wichtiges, aber da habe ich so viel dafür bezahlt, wie ich vor paar Jahren noch für den ganzen Computer bezahlt habe.
Mhm. Mhm, mhm, ja.
Das Bauteil alleine, es funktioniert nicht. Da brauchst du noch 'n ganzen Computer drumherum, sonst sonst ist das 'n extrem schöner, extrem teurer Briefbeschwerer.
Hä? Ja. Mhm, mhm.
Auch das wird teurer. Oder, weiß nicht, ob du ob du Spiele spielst, oder ich weiß nicht, Familie, Kinder hast, die die Spiele spielen am an der Konsole?
Ja. Ja, ne, ne. Das mache ich weniger, aber ich f merke es zum Beispiel auch, wenn du jetzt zum Beispiel Sky als Anbieter hast, um um Fußballspiele anzugucken. Da steigen die Preise auch andauernd, ne. Und man kann weniger empfangen. Also, früher konntest du alle Bundesligaspiele sehen und dann nur noch an einem bestimmten Wochentag und <chuckles> das, ja.
Ah. Genau. Auch das. Ja. Mhm. Stimmt. Das hat das hat, äh, mein mein Vater mein Vater schaut gerne Fußball und, ähm, t ja, meine meine Eltern hatten auch lange Sky, oder ich glaube, sie haben es immer noch, aber wie du sagst, ne: „Man muss mehr zahlen für weniger Leistung“, und da sind sie jetzt auch schon am Überlegen, Sachen zu kündigen, weil dann gibt es nicht mehr alle Spiele. Und, ja.
Mhm. Ja, ja, ganz genau. Also, das das haben wir jetzt auch dann gekündigt. Also, das brauche ich nicht. N das mache ich dann irgendwo auch nicht mehr mit, <chuckles> ähm
Ja. Ne, echt, äh, äh, ah, Sky ist 'ne schöne Sache. Ich fand das immer toll, grad als Kind. Der Disney Channel und die die ganzen Kinofilme, die dann schnell da waren. Aber
Mhm. Mhm, mhm.
ja, bei den Preisen. Auch Netflix habe ich jetzt auch grade wieder gekündigt, weil das ist echt teuer geworden, und, na, so viel habe ich dann doch nicht geschaut und da habe ich gesagt: „Komm, hier, kündigen wir. Wenn was Tolles Neues kommt, bucht man mal wieder 'nen Monat.“ Aber
Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und so muss man auch überhaupt aufpassen bei all den Abos, die man so abschließt. Das wird immer teurer, immer teurer, aber wenn man bei manchen, zumindest ist es so, wenn du dann mal für 'n paar Monate kündigst, dann kriegst du auch wieder 'n günstiges Einstiegsangebot, ne?
Ganz schlimm. Ja. Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt. Ähm
Aber man ist der Blöde, wenn man treu dabei bleibt.
da muss man Komplett, komplett, ne? Ist auch ähm, meine Mutter ist da sehr dahinter. Die da wird alles erstmal gekündigt, gemacht, getan. Und dann melden die sich schon bei ihr und sagen: „Ah, wollen Sie denn nicht doch bleiben? Wir hätten da so 'n Angebot für sie." Ah, das ist Das ist mir 'n bisschen zu stressig. Ich müsste ich weiß, wie es geht. Ich müsste es eigentlich machen, aber, es ist so so anstrengend. Und dann will ich ja nicht, dass mein Internet auf einmal weg ist, das brauche ich ja dann doch irgendwie zu Hause, ne?
Ja. Ja. Mhm. <giggles> Ja, genau, und und da rechnen die ganzen Anbieter ja auch m mit, dass man dabei bleibt, einfach weil es so schön bequem ist und das jetzt doch umständlicher wäre zu wechseln. Also ich denke zum Beispiel jetzt auch gerade an Bankkonten, ne, wo sich andauernd die Kontoführungsgebühren erhöhen und
Ja. Ja, richtig. Ja. Stimmt, stimmt. Genau das, ja.
Ja, da müsste man viel öfter wechseln, aber das ist dann mit so viel Arbeit auch verbunden.
Ja, oder auch der der Stromanbieter ist auch dann oft ne, man kriegt irgendwie einen Wechselbonus oder ein Startguthaben. Aber da muss man da alles Jahr oder alle 2 Jahre irgendwie wechseln und <sighs> irgend also irgendwie fühle ich mich damit nicht so richtig wohl. Man müsste es eigentlich machen, aber, ähm
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ist total schade, dass irgendwie die Treue des Kunden nichts mehr wert zu sein scheint, ne? Sie könnten einen ja auch belohnen und sagen: „Ah jetzt bist du schon 3 Jahre bei uns, jetzt zahlst du 10 % weniger." Nein, du zahlst 10 % mehr, weil du so blöd bist, noch weiter da zu bleiben.
Schon, ne? Ja, ne? Äh, ge genau das, ne, man man ist da schon irgendwie auf der der Gelackmeierte fast schon. <laughs>
Ja. Ja, man man kann auch gar nicht mehr wirklich vergleichen. Also, weil jeder Kunde irgendwie 'n anderes Angebot gehabt hat, was ist jetzt 'n fairer Preis?
Ganz verrückt, ganz verrückt. Ja, mein mein Handyanbieter hat mir jetzt letztens 'ne E-Mail geschickt: „Ah, sie könnten mir was Tolles Neues anbieten. Sie wollen mich da unbedingt auf so den auf so den neuen, äh, Vertrag umstellen.“
Mhm.
Aber ich sehe nicht, was sich ändert. Es heißt nur, ja, es kann sein, dass, äh, irgendwie, äh, Rabatte wegfallen. Und ich sage: "Rabatte wegfallen klingt nicht gut, ich will das gar nicht."
<chuckles> Ja. Ne, ne, genau. Ja, das stimmt.
Aber dann wollen sie mir immer nur 'n neues Handy verkaufen, aber ich brauche kein neues. Mein mein iPhone ist noch gut genug und, äh, ja.
Ja, gen genau. Genau, und dann am besten so 'n Vertrag verkaufen, der dann über 2, 3 Jahre läuft, dass du dann auch nicht mehr da raus kannst und
Genau, dann ist man da richtig schön drin und dann kommt man erst in 2 Jahren wieder raus. Und bis dahin ist eh wieder alles anders, ja.
Ja, ja, genau. <laughs> Also
Ja, also ich ich ich ich fühle Ah, ich ich ich habe da so 'ne etwas härtere Meinung. Aber ich finde, Handyverträge sind fast schon legaler Betrug. Ich finde es schlimm. Schlimm ist das. <laughs>
Mhm, mhm, mhm, auf jeden Fall, ja. Und auch da kann man irgendwie nicht so wirklich vergleichen, ne, weil die dann alle unterschiedliches Datenvolumen haben oder im Ausland, äh, kannst du das eine umsonst benutzen und das andere kostet aber leider so und so viel, äh, pro Minute oder pro, was weiß ich, Dateneinheit, also es ist so kompliziert.
Ja. Genau das. Es ist es ist ganz es ist ganz verrückt. Ja, ich weiß jetzt nicht du hast gesagt, äh, Dollar vorhin. Das heißt, wechselst du häufig zwischen Europa und den USA, oder?
Ähm, ja, also ich wohne zurzeit in den USA, aber eigentlich die ganze Familie ist in Deutschland, deswegen bin ich auch mindestens eins, zweimal, im Mal im Jahr in Deutschland. Mhm, mhm.
Mhm. Okay, ja. Aber dann ja gut ein, zweimal im Jahr ist schon häufiger, als ich jemals in den USA war, das steht auch noch auf der To-do-Liste, aber dann dann hast du jetzt zumindest nicht das Problem, dass du so 'n so 'n Reisetarif bräuchtest, wenn du da
<giggles> Ja.
einmal im Monat oder alle 2 Monate hin und her fliegen würdest, ja.
Ja, ne, ne, da habe ich ja auch Glück mit meinem Anbieter, das ist dann egal. Also, das kann ich in Europa auch verwenden. Ich müsste für Telefonate, äh, mehr bezahlen, aber ich meine, heutzutage redet eh jeder über WhatsApp, dann ist mir das egal. Ja, Hauptsache ich
Ah. Mhm. Äh, das stimmt auch wieder, ne? Da, da reicht's eigentlich Internet zu haben und gut ist, ne?
ja, genau. Und und die Daten habe ich und von daher funktioniert das ganz gut. Das ist dann
Ja, das ist dann das ist wirklich cool, ja. Ne, aber die die Preise, ob's jetzt, ob's jetzt einkaufen also, ja, Lebensmittel, Unterhaltung, Computer, Elektrospielzeug, sage ich mal, ist, ist schon
Ja. Mhm.
Verrückt. Aber ich habe 'n bisschen was Ich habe mir so 'ne App runtergeladen, wo man so seine seine Ausgaben und gerade auch die die Abos im Blick halten kann. Das ist ganz cool. Da hat man einfach 'n schönen 'n schönen Überblick und sieht noch, ah, ich habe noch so und so viel übrig bis zum Ende des Monats oder bis das bis das nächste Gehalt kommt.
Ja. Ah, okay, ja, ja.
Das ist echt ganz gut. Das macht einen auch teilweise 'n bisschen nervös, wenn gar nicht mehr so viel übrig ist, bis und noch relativ viel Monat übrig ist, aber, ähm, man hat erstmal 'n Überblick.
Ja. Mhm, mhm. Ja, das ist so 'ne kleine Warnung, ne? Das ist auch nicht schlecht. Das hört sich ganz gut an. Ja, ja. Ja, ist dir eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass die Verpackungen kleiner werden bei gleichem Preis? Das finde ich auch noch so 'ne versteckte Preiserhöhung, das ärgert mich auch immer.
Genau. Ja. Ja. Was? Das ist ganz, ganz fies, weil dann denkt man am besten am besten ist die Ver die die die Tüte oder die Flasche gleich groß, aber ist einfach weniger drin, ne?
<laughs> Ja, mehr Luft drin und weniger eigentlicher Inhalt, ja, ja, ja.
Ja. Das habe ich auch Shrinkflation heißt das doch, oder wird es genannt, ne?
<laughs> Ja, okay. <laughs> Ja, also das ist auch echt Mhm.
Ja. Ne, das habe ich auch schon oft Ja, ich ich frage mich auch, was was kann man dagegen tun? Also, na ja, wi wir als Konsumenten nix, aber ich weiß halt auch nicht die Politik. Na ja, man kann jetzt l den Firmen verbieten, irgendwie die Preise zu erhöhen, aber das ist ja ist ja auch nicht das Wahre, ne?
Mhm. Ne, ne, das geht auch nicht. Jetzt als Kunde, man wenn genug Kunden das dann boykottieren, das würde vielleicht was helfen, aber
Klar, ne, Angebot und Nachfrage. Weniger Nachfrage, mehr Angebot, dann gehen die Preise runter, aber ja, da müssten halt alle mitmachen und, na ja, ich sage mal, Klopapier und Essen braucht man trotzdem, ne?
Ja. Ja, und es gibt so Sachen, die Ja. Es gibt da so Sachen, die kauft man trotzdem immer, ne? Also, ja.
Ja.
Mhm, mhm. Ja.
Ja, es ist nicht ist nicht ganz einfach und vor allem als als Perso als einzelne Person, na ja, da kann man auch nicht so viel machen, weil ne, das müsste ja dann schon müssten ja alle mitmachen. <laughs>
Ja, müssen mehrere mitziehen. Klar, sonst nutzt das überhaupt nichts. Ich meine, f ich könnte als einzelne Person für mich dann sparen, aber ja, das ist nicht die Gesamtsituation, die da beeinflusst wird. <laughs> Ja.
Ja, ich meine Ne, ne, ne. Und ich sage mal, an den Preisen ändert sich dann auch nicht wirklich was. Man kann nur für sich gucken, okay, ich kaufe vielleicht günstigere Sachen oder warte auf Angebote.
Ja, 'ne andere Marke, ne? Ja, mehr vergleichen, ja, genau, oder oder bei den Angeboten zuschlagen und zu Hause aufbewahren, bis man es braucht, ja. Mhm.
Ja. Genau, mit den Konserven und so weiter geht viel, aber, ja. Was ich noch was ich noch gesehen habe, die Tage: „Too Good To Go“ ist auch auch 'ne App, wo man, äh, bei so Bäckereien und Restaurants Essen kaufen kann, bevor sie es wegwerfen. Nach dem Motto, ah ja, ist noch dasselbe Essen wie von heute Mittag. Aber wir dürfen es oder wir können es nicht mehr verkaufen, weil morgen müssen wir es wegwerfen und bevor wir es wegwerfen, kriegt man das richtig günstig. Und dann kriegt man quasi so 'n so 'n richtig günstiges Abendessen teilweise, was dann super lecker ist, weil es einfach Restaurant-Essen sein kann. Ist 'ne schöne Sache, ja.
Mhm. Oh, okay. Ja. Ja. Okay, ja, das ist eigentlich 'ne gute Idee. Ich hoffe nur, w man nimmt das dann nicht den Suppenküchen weg oder so, die das sonst bekommen hätten oder diese Tafeln oder wie das heißt, ja.
Das das ist das da habe ich 'n da habe ich noch so gar nicht dran gedacht. Das stimmt auch wieder. Wenn das, ähm wenn das an die ka Tafeln gehen könnte, ja, dann wäre es natürlich bei den Tafeln noch mal schöner, weil die können sich's auf jeden Fall gar nicht leisten, aber, ähm
Ja, ne? Da ist auch immer weniger verfügbar, ne? Also
Das stimmt. Es wird es wird auch immer weniger und, ja, es ist
Ja, und es gibt immer mehr Leute, die sich da eigentlich gerne was holen würden.
Ja, das stimmt. Äh, nicht zuletzt, weil alles teurer wird. Ja, es ist schon
Ja, ja, ja, genau. Ja, ich hoffe, so insgesamt die weltwirtschaftliche Sit Situation ändert sich mal wieder zum Positiven und <chuckles>
Ah Ja, fin finde ich auch so 'n so 'n Aufwärts so 'n allgemeines Aufwärts wäre mal schön, ne? Ja.
Ja, ja, genau. Da muss man sich auch über die steigenden Preise nicht mehr so viele Gedanken machen.
Richtig. Ja, dann hoffen wir es mal. Hat mich gefreut, mich mit dir zu unterhalten und dir noch 'n schönen Abend.
Ja, ich danke dir fürs Gespräch und bis bald mal. Tschüss.
Danke. Bis bald. Tschau.